जी, बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये उबाल कर पीना आपके लिए सही रहता है। ये एक तो जल संरक्षण जैसे उसमें होता है ना कि उसमें बहुत सारा पानी चला जाता है इसमें नहीं जाता है। तो ये भी एक बढ़िया तरीक़ा होता है। और भी बहुत सारे तरीक़े हैं आप पहले तो घर पर अपने आसपास देखिए कई रिसाव ना हो रहा हो क्योंकि वही पानी फ़िर जाता है, फ़िर आपके घर में गंदा पानी आता है। तो अ, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समाधान है जो काम नहीं करते हैं लेक़िन कोशिश यही करें कि आप वही पानी पिएँ बिना फ़िल्टर वाला क्योंकि उसमें आपको सारे मिनरल्स भी मिल जाएँगे, सारी चीज़ें भी मिल जाएँगी और आपके पानी की बचत भी हो जाएगी।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
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लोगों मुझे लगता है हम अ, लोगों में इस जानकारी की कमी है अ, क्योंकि अ, लोग समझते हैं कि फु फ़िल्टर ख़रीदने से और अच्छी अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे अ, हम ये जानकारी लोगों को लोगों में अ अ, सबको सबको बताएँ।
हुँ। ज़रूर। जी। देखिए, सबसे पहले तो आप उन्हें बताएँ कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर हम पानी का समझदारी से उपयोग करें जैसे नहाते समय पानी खुला ना छोड़ें, बर्तन धुलते समय ना खोलें। या फ़िर जो भी शॉवर हेड लेते हैं उसे अगर हम मतलब ना लें तो ये भी एक अ, बहुत बढ़िया तरीक़ा रहता है ना कि इससे जल की बचत होती है। और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि अ, वॉशिंग मशीन जो होती है जिसमें हम एक तो देखिए बिजली हमारी जा रही है पानी हमारा दोगुना-तिगुना उसमें जाता है। क्योंकि जब वॉशिंग मशीन तभी इस्तेमाल करना सही रहता है ना जब तक वो पूरी तरह भरी हो क्योंकि इससे ना जल बचत का थोड़ा-सा उपयोग हम कर सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं 2 शर्ट धुलनी है 2 शर्ट धुलनी है मशीन चला दी 1 पा 1 टी-शर्ट धुलनी है मशीन चला दी तो इससे देखिए पानी का नुकसान होता है।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने क्योंकि हम उस उसका इस्तेमाल करना छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये हमारे लिए सुविधाजनक हो जाती है। तो हाँ उसे पूरा अ, भर जाए फ़िर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम जल जल संरक्षण कर सकते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दी आपने दिया। अ, बहुत सारी बातें हमें पता चली जो हमें अ, मने पहले हमें पता नहीं थी। जैसे आपने कहा कि अ, फ़िल्टर में मिनरल अ मिनरल्स की कमी होती है फ़िल्टर पानी में। अ, तो हम जानकर बहुत अच्छा लगा आपसे आशा है फ़िर से आपसे बातें होंगी। धन्यवाद।
हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ। ज़रूर। ज़रूर, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं भी यही चाहूँगी हमारी फ़िर से बात हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।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

अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। या तो अगर कहीं पे अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो और कोई ह अम अ, चीज़ मने क कर सकते हैं, जो ये रिफ अम, ये मने फिल्टर यूज़ के बिना।
जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल देखिए जी देखिए, फिल्टर का इस्तेमाल करने से देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है ना कि अ अ, जो पानी होता है, जो फिल्टर वाला पानी होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते ही नहीं हैं। बहुत सारे ज़िंक नहीं होते हैं, उम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मतलब जो छोटे-छोटे मात्राओं में बहुत कम मात्राओं में मिनरल्स होते हैं ना, वो उस पानी से निकल जाते हैं। जिससे कि आजकल के श समय में हम देखिए ना कितनी जल्दी लोगों को क्या नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जा रहा है। तो मतलब ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आप फिल्टर वाला पानी तब तक ना पिएँ, जब तक आपके घर में खारा पानी नहीं आ रहा है, एकदम मटमैला नहीं आ रहा है। अगर पीने लायक पानी है तो अ, उसे आप पी सकते हैं, इसके अलावा आप उसे उबाल कर रख सकती हैं, उबालने के बाद से भी र किटाणु चले जाते हैं, आप छान सकती हैं, हाँ।
कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म। हुँ, हुँ। हाँ, ये अच्छा तरीका है। हुँ, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं वैसे खारा पानी भी आता है, तो उसे अ, ऐसे कुछ, ऐसे आसान तरीके हों, जिससे हमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो और पानी की बचत भी हो जाए? तो और अच्छी बात होगी।